Also, ich muss echt zugeben, so regelmäßig und früh ins Bett gehen, das fällt mir richtig schwer, und dann, ne, früh aufstehen für die Arbeit am nächsten Tag, das ist wirklich für mich eines der schwersten Sachen auf der Welt. Und da möchte ich wirklich mal um ehrliche, ja, Ratschläge bitten. Hast du da was für mich? Was kann ich denn wirklich ändern, damit ich mal früh ins Bett gehen kann?
Hm. Ja, bevor ich jetzt direkt mit, äh, Ratschlägen ei einsteige, lass mich erstmal 'n bisschen die Situation erörtern. Du sagst: „Äh, früh” und so, das ist ja alles und abends ist ja alles relativ. Wie sieht's denn bei dir denn aktuell aus? Also, wann wann gehst du denn schlafen und wann stehst du denn auf?
Ja. Ja. Ja, also, ähm, es ist dann bei mir sehr, sehr unterschiedlich, weil ich habe dann, ich sage jetzt mal, verschiedene Jobs und die fangen dann auch zu unterschiedlichen unterschiedlichen Zeiten an. Aber ja, meistens muss ich dann schon so, ja, 8:30 aufstehen, was ja jetzt nicht richtig früh ist, aber für mich schon, weil ich bin dann doch Langschläfer und dann ja, ich kriege dann einfach, äh, mich selbst nicht so aus dem Bett und na ja, und dann so schlafen gehen eher 0:30,, um 1:00 und dann manchmal auch noch später.
Mhm. Ui, okay. Ja. Und wenn du jetzt sagst, früh schlafen gehen, was wäre für dich früh, wenn du um ein um 1:00 normalerweise schlafen gehst?
Ja. Ja, also für mich dann früh, wäre dann schon also um 23:00 abends wäre schon richtig früh, also, das ist dann schon echt, äh, ja, Lotto-Jackpot, wenn ich das mal schaffe. Also vielleicht <chuckles> 2, 3 Mal im Jahr und so um 0:00 im Bett, da musst ich auch richtig einplanen, dass ich dann halt wirklich dann schon, äh, 11:30 mir sage: „Okay, also, du gehst wirklich so um 0:00 ins Bett” und dann ja, bin ich dann doch 0:30 im Bett.
<chuckles> Okay. Mhm. Mhm, okay, und du hast ja gesagt: „Du hast viele verschiedene Jobs.” Ist es auch so, dass manche von den Jobs dann auch wirklich so bis so richtig spät in die Nacht gehen, oder hast du eigentlich immer so 'ne Zeit jetzt ich weiß jetzt nicht, nur als Beispiel, so eigentlich normalerweise 19:00, danach bist du eigentlich immer fertig oder kann's auch mal sein, dass du wirklich bis in die späten Stunden arbeiten musst?
Ja. Ja. Genau, also manchmal, da bin ich, ähm, bis um 10:00, also 22:00 tätig und dann bin ich 23:00 zu Hause, und, ja, dann muss ich ja nochmal Abendessen und genau, das ist dann schon relativ spät, ne? Und dann ähm, weil ich dann auch, ja, ich sage jetzt mal, die Jobs kombiniere, habe ich zum Beispiel am nächsten Tag schon, äh, um 9:00 die andere Schicht sozusagen, und d das ist dann wirklich nicht so leicht, äh, alles, ja, zu organisieren.
Mhm. Okay, verstehe. Ja. Hast du denn schon so 'ne so 'ne Art Abendroutine? Wenn du sagst, du bist dann irgendwie jetzt um 10:00 fertig und um el du musst auch noch essen, hast du bist du dann, äh, weil das ja auch schon sehr spät ist und du sagst ja auch, durch die verschiedenen Jobs ist bei dir eher so das Abends der Abend die Abendroutine eher so 'n Chaos und du machst halt, was jetzt gemacht werden muss, oder hast du schon so 'ne Struktur?
Ja, also. Eigentlich habe ich dann schon 'ne Struktur, dass ich dann nach Hause komme, also, auf jeden Fall alles vorbereite, so zum Essen und dann auch jetzt nicht übermäßig viel machen, ja, würde. Das Problem ist nur, wenn halt, äh, die Tage wirklich aufeinander folgen und ich dann halt auch gar keine Zeit habe, ja, die Wäsche zu machen, dann mache ich das auch noch <chuckles> um 11:00 am Abend, während ich esse. Und ja, ne? Und, ähm, dann muss ich auch ehrlich gestehen, dass ich nicht nur bei Saft und Wasser bleibe.
Mhm. Ne, okay. <laughs> Mhm.
Genau.
Und ist b ist es bei dir auch, wenn du jetzt sagst, äh du hast ja dann schon so Wäsche und so. Das sind ja so Alltagssachen. Ähm, hast du vielleicht auch Probleme so allgemein also, das ist jetzt so der der normale Alltag, der bei dir passiert. Hast du auch Probleme mit dem Einschlafen, so irgendwie dann jetzt, weil du, wenn du so sch weil du so spät ja noch isst und noch Sachen machst und sowas, dass du dann irgendwie erst wenn du dich um 12:00 hinlegst, dann erst um 01:00 schläfst? Oder klappst du dann eigentlich zusammen nach so 'nem Tag?
Ja. Ja. Also, ich muss da auch ehrlich gestehen, äh, vor einigen Wochen, da war ich so kaputt, ne, im Bett. Ich lag da und konnte nicht einschlafen, weil, äh, ich hatte dann halt wirklich Stress, äh, dass ich alles unter ein Hut kriege und dann auch <snorts> am nächsten Tag aufstehe, ne? Also, immer diese Ängste, dass, äh, m mein Alarm am Morgen dann nicht mehr klingen würde. Äh, ja, da da bin ich schon richtig gestresst am Abend davor. Ich weiß nicht wieso, aber da ist schon viel los im Kopf und da hatte ich schon einige Probleme, das muss ich zugeben.
Mhm. Mhm. Okay. Ist erstmal auch verständlich. Also, ich glaube, jeder, der irgendwie viele verschiedene, äh, Eimer zu füllen hat, jetzt wie bei dir, ne, mit verschiedenen Jobs und verschiedenen Verpflichtungen und so. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass du dich dann da, äh, gestresst fühlst und es wird immer mal Phasen geben, wo es dann wo mehr los ist und wo weniger los ist. Und dann bist du auch mal in 'ner Phase, wo du halt nicht so gestresst bist, dann wird's auch bestimmt wahrscheinlich auch besser gehen. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, so so kleine Rituale so am Abend zu machen, um runterzukommen, dass du so ganz fix irgendwie so a so 'n 3-Schritte-Plan machst, der dich runterbringt?
Ja. Ja. Ja, also, auf jeden Fall bin ich jetzt Abendduscher, damit ich auch jetzt körperlich 'n bisschen runterkomme, so mit 'ner heißen Dusche, äh, ich fühle mich da auf jeden Fall entspannter. Und mittlerweile trinke ich auch immer Tee vor dem Schlafengehen. Also, so richtig Gute-Nacht-Tee. Da sind auch, äh, ja, die Wirkstoffe Wirkstoffe drin und damit ich dann nochmal runterkomme und ich versuche da auch wirklich wenig Social Media oder ja, Bildschirmzeit zu verbringen. Leider klappt das nicht immer, aber, ja, der Gedanke ist schon vorhanden.
Hm. Okay. Mhm. <chuckles> Okay. Okay, ja, ich wollte also, du bist ja schon so halb bei der Routine, die ich so im Kopf hatte. Grade so dieses Abends so wenn du schon weißt, okay, du willst jetzt langsam äh, jetzt geht's langsam ins Bett, dass du auch sowas hast, wie: „Okay, jetzt lege ich irgendwie das Handy in das Zimmer, wo wo ich nicht mehr drankomme. Dann mache ich schon mal bei mir im im Schlafzimmer das Fenster auf, um 'n bisschen frische Luft reinzuholen, gehe dann nochmal heiß duschen“ und dann kommst du so richtig schön proppig warm mit roten Bäckchen, äh, vom vom Badezimmer in das kalte Zimmer. Weißt du dann sch zack unter die Decke und, dass du dann vielleicht da einfach so, äh, richtig gut einschläfst und dann, dass du dich da schon so richtig schon richtig freust, 'n bisschen früher pennen zu gehen, weil du diese Routine anfangen kannst.
Ja. Genau. Ja. Genau. Also, Badewanne, ne? Das wäre mal was. Also, ich bin da echt, ähm, ja, schon 'n bisschen traurig oder nostalgisch. Ich hatte früher wirklich 'ne Badewanne und vor allem im Winter, das tut so gut, mittlerweile nur die Dusche also, das tut auch noch weh weh.
Mhm. Mhm. Ja. Und, äh, we was mir jetzt noch eingefallen ist, weil du ja gesagt hast, du hast, äh, diese ganzen verschiedenen, äh, vielen Jobs. Wäre es dann auch 'n 'n o 'ne Option vielleicht, dass du auch einfach für dich selber sagst, wenn du's also, du wenn du sagst das schon so 'n bisschen so das Ziel, dass du jetzt, ähm, früher schlafen gehen willst, dass du auch einfach die Jobs so 'n bisschen mehr strukturierst? Dass du einfach sagst: „Okay“, äh, du willst ja um z um 11:00 ist schon bei dir früh, dass du dann halt wirklich sagst irgendwie um sagen wir 2 Stunden brauchst du das wirklich um 9:00 einfach sagst: „Okay, nach 9:00 gibt's keine Arbeit mehr, dann mache ich Laptop zu oder von einmal komme ich von der Schicht nach Hause.“ Ist das bei dir überhaupt möglich? Also, wäre das sowas, was du umsetzen könntest?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ähm, na ja, also, ich kann das jetzt nicht, ich sage jetzt mal früher beenden, ähm, weil ich habe da 'n Konzert. Also, ich
Mhm. Ah, okay. <chuckles>
Muss dann, äh, ja, mit meinen Kollegen auf der Bühne sein. Da darf ich nicht früher abhauen. Äh, wäre mal auch mal was? Ja, aber genau. Also, ich muss da bleiben, ja. Was ich dann, glaube ich, äh, jetzt 'n bisschen so herausgefunden habe, ist, dass ich dann generell, hm, die Sachen runterschraube, die ich jetzt nicht so für wichtig halte.
Hm. <chuckles> <chuckles> Okay. Mhm.
Und ich habe dann zum Beispiel jetzt für den anderen Job, äh, jetzt, ähm, 'n bisschen, ja, ähm, weniger Arbeitszeiten. Also, ich habe da 'n bisschen so meinen Vertrag so ausgehandelt, dass ich dann weniger dort arbeite, damit ich ja, runterkommen kann, ne? Dass ich da 'n bisschen auch das Leben genießen kann 'n bisschen.
Mhm. Ja, ja, genau. Also, ich denke mal auch bei dir, wenn das jetzt auch Konzert okay, das ist ja auch, ne, ist so 'n Leben ist hart 'n Konzert und die sind auch meistens bis spät in die Nacht. Das würde auch erklären, warum du, äh, f f mit 11:00 schon froh bist, wenn das für dich früh ist. Und ich glaube, das ist auch <chuckles> es ist ja auch aber sch weißt du, ich denke mir auch manchmal: „Vielleicht ist schon der 1. Schritt zur Besserung überhaupt, dass du erkannt hast, äh oder was erkannt dass du selber gesagt hast, so: ‚Hey, ich muss mal bisschen früher schlafen. Vielleicht fühle ich mich dann fitter. Vielleicht komme ich einfacher durch den Tag‘“, jetzt auch so bei den Tagesjobs oder sowas. Ähm, und vielleicht kommt ja dann auch schon so die Umstellung so 'n bisschen von alleine, weil dir a auffällt, wie sch wie spät du, äh, schlafen gehst. Wenn du jetzt sagst: „Auch Konzert“, ist es an den Tagen dann bei dir auch so, dass es dass sich das schon so in die nächsten Tagen mitzieht im Sinne von, dass du dann so: „Jetzt bin ich gestern halt um 2:00 schlafen gegangen. Dann bin ich halt erst irgendwie um 10:00, 11:00 aufgewacht“, dass sich dann so der Rhythmus auch daran orientiert? Also, dass es dir dann schwerer sch fällt, an den folgenden Tagen früher schlafen zu gehen?
Genau. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, ja. Ja. Genau. Also, das ist immer, äh, so schade, ne? Man schläft dann aus, einmal
Mhm.
und dann, am nächsten Tag, kann man nicht mehr einschlafen, desman deswegen ist man am Folgetag wieder müde. Also, das kenne ich auch sehr gut.
Na ja.
Und ja, also, wenn man dann wirklich jetzt habe ich das für mich entdeckt, ne, so vor 1:00 wirklich ins Bett gehen kann, am besten auch ohne Alkohol, da ist man so ausgeruht für den nächsten Tag. Das ist richtig Gold wert.
Hm. Äh, fühlt sich wie 'n anderer Mensch, aber das ist interessant, dass du das auch sagst mit Alkohol, das ist natürlich vielleicht jetzt 'n Konzert und bei der Arbeit, der du nachgehst, äh, natürlich auch nicht, äh, immer einfach, dem aus dem Weg zu gehen. Aber du hast ja vielleicht auch so, ne, ist vielleicht schon mal gut, äh, wobei, das hast du schon gesagt: „Du hast ja auch schon mit Tee.” Ich meinte, tatsächlich, äh, wie m ich weiß nicht, ob du das aus der Kindheit kennst, manchmal haben ja auch Leute sowas wie so warmes Milch mit Honig oder sowas, ne, nach dem Motto, das halt einem hilft, so egal, auch wenn's zum Beispiel auch wenn du mal spät nach Hause kommst, auch um 12:00, dass du's dann halt trotzdem in Anführungszeichen für dich früh schaffst, mit so mit solchen Sachen dich schnell runterzuholen, dass du dann halt auch schnell pennen gehen kannst und gar nicht irgendwie aufgekratzt noch im Bett liegst oder dann doch mal irgendwie doomscrollst oder so.
Ja. Genau. Ja. Oh ja. Genau. Genau. Also, ja, leider so Realität bei mir ist dann natürlich so fas fast 5 Gläser Wein und dann Tasse Tee, ne? Und dann ist man auch 'n bisschen gut dabei, sage ich jetzt mal, aber man hat dann 'n bisschen so die Zeitorientierung verloren.
<laughs> Mhm.
Und ja, das so mit Honig und, äh, Milch ist schon schön. Also, das kann man sich noch mal angewöhnen.
Hä? <laughs> J ja, genau. Und ich glaube, das ist auch einfach diese, ähm diese kleinen Schritte, so diese kleinen Rituale ich glaube, man unterschätzt, wie wie sehr der Körper sich daran gewöhnt und wie schnell man dann einschläft, sowas wie dieses heiße Dusche, kaltes Fenster, warmer Tee oder Milch mit Honig oder sowas und dann ist auf einmal wird dein Körper voll primed und dann gehst du auch direkt pennen.
qJa. Ja. Okay. Ja, das klingt super. Also, vielen Dank dafür. Und vielleicht so heiße Schokolade, das klingt ja auch verführerisch. Das probiere ich auch mal aus.
Mhm. Gerne, gerne. Mhm. Genau.
Und, ja, ich berichte auf jeden Fall dir noch mal, ne, wie's gelaufen ist heute. <laughs>
<chuckles> Ja. Freut mich zu hören, dass du dann sagst: „Du schläfst jetzt wie ein Baby.“ <chuckles>
Na klar. Probiere ich. <chuckles> Aber keine Garantie. Vielen Dank.
Okay, super. Gerne.